بُصّي، أول مكان نقلنا عليه على طول، كان لأ، كان منطقة حيوية و ن في ن جيران حواليّا بس هادي، يعني ما فيش بقى حد بيشغّل المزيكا بصوت عالي، ما فيش عربيات بتعمل دوشة ح العربيات موجودة في الشارع بتمشي في الشارع عادي بس ما بيعملوش م أصوات يعني م كلاكسات ما ده ممنوع ف آمم.
آه. إمم. كلاكسات بقى و كده، آه. ممنوع! Wow!
آه، ممنوع <chuckles> مش بيستخدموه غير يعني قبل حوادث فاهمة، أنتِ آه، <giggles> آمم
ياه! يا خبر! <laughs> ياه! ده زي مصر بالضبط، ياه! طبق الأصل. <laughs>
طبعًا. <giggles>
<chuckles> آه.
طبعًا بالضبط، آآ، بعدها آآ، ح عب حبينا أوي الهدوء، فإحنا قرّرنا إن إحنا نعيش برّه المدينة، سِنّة صغيرة كده، فال الفرق بقى كان شاسع، يعني آآ، ده بقى آآ، البيوت أصلًا بعيدة عن بعض حبّة حلوين، فأنتِ ليكِ الخصوصية بتاعتِك كمان آآ، وبعدين حتى العربيات أصلًا قليلة بقى، في المكان ده، فأنتِ ما بتسمعيش أصلًا صوت أ حتى العربيات بتمشي في الشارع بهدوء آآ، ما فيش
اهم. إيه بقى؟ ياه. ياه! آه، أصل هيمشوا بسرعة ليه آآ، هيمشوا بسرعة ليه؟ آه.
آه بالضبط، أنتِ سامعة صوت ميَّة جنبِك، في نهر جنبنا، فأنتِ سامعة صوت النهر، و وعصافير وصوت الأشجار من الهوا، بس كده، <giggles> عايزة أقول لِك إن إحنا فعلًا نادرًا لمّا بنسمع حد من الجيران أو ي يعني حد عنده حفلة أو كده، نادرًا ما بنسمع حاجة كده، وهو في الweekend بس، و وبقية أيام الأسبوع كلها كده الهدوء ده.
يا سلام! دي الجنة دي والَّا إيه؟ <giggles> إيه الجمال ده! آه. آه، ده أنا كنت لسه هاسألِك سؤال برغم إن أنا دلوقتي خلاص عارفة إجابته إيه يعني، بس اللي هو كنت هاقول لِك أنتِ لمّا سافرتِ آآ، هل حنيتِ لل <laughs> حنيتِ لل للدوشة أو إن أنتِ يعني مش إن أنتِ حنيتِ، اللي هو كنتِ حاسة إن أنتِ مش متعودة مش متأقلمة ف
<laughs>
يعني ما كنتيش مرتاحة ده في الأول طبعًا، لكن بعد اللي أنتِ قُلتيه والنهر والعصافير أكيد الكلام، شكرًا. <laughs>

بُصّي، أنا كنت أنا طول عمري عايشة في القاهرة، مكان زحمة جدًا آآ، واحدة من الأحياء الزحمة جدًا في القاهرة، فأنا واخدة على الدوشة، ودايمًا القاهرة أنتِ عارفة آه، الأربعة وعشرين ساعة آه، صاحية الق المدينة كلّها صاحية بالضبط، بالضبط آآ، فأنا كنت طول عمري مقتنعة إن أنا مش هاعرف أعيش في أي مكان برّا العاصمة يعني آه، يعني أنا باحب جوّ القاهرة
إمم إمم. جدًا. إمم. م الزحمة. <chuckles> لا تنام. إمم، المدينة التي لا تنام. <chuckles> أيوه. <laughs> في هدوء، أيوه. يعني إيه هدوء يا جماعة؟ ما فيش مش فاهمة يعني إيه الكلمة دي؟ <laughs> آه.
بالضبط، يعني هنروح نعيش في الصحرا يعني؟ ف آآ، لمّا جوزي قررنا إن إحنا نسافر مع بعض وجات له فرصة شغل في مكان هادي إلى حدٍ ما، وهادي ب لأ بشكل كبير مش إلى حدٍ ما عن القاهرة طبعًا.
<laughs> إمم. اهم. آه، مقارنةً بالقاهرة آه.
آه، فلأ يعني كنت م مستغربة المكان أوي، وأول يوم أفتكر إن إحنا اليوم اللي إحنا وصلنا فيه على المدينة آآ، كنت حاسة اللي هو، هو إيه الصمت ده؟ هو ليه ما فيش صوت عربيات برّا؟ <laughs>
إمم. إيه؟ <laughs> هو في ناس عايشة يا جماعة والّا إيه؟ دي مدينة الأشباح.
بالضبط، وإحنا أصلًا كنا قاعدين في مكان حيوي جدًا يعني بالنسبة للمدينة أصلًا <laughs> آه، فما فيش أي صوت خالص، وحتى بالنهار عادي يعني ما فيش كلاكسات عربية، وما فيش يعني تحسي إيه ليه الهدوء ده؟
ده كده حيوي. <laughs> يا خبر! إمم ت ت تلاقي بتسمعي عصافير اللي هو إيه ده؟! إيه؟! <laughs> أيوه.
آه. <laughs> بالضبط.
إيه النقلة الغريبة دي؟
فالنقلة بجد كانت غريبة جدًا بالنسبة لي، بس حبيتها أوي، يعني حسيت إن أنا عارفه اسمع أصلًا نَفسي، يعني عارفه اسمع أفكاري آمم، اد يعني حاسة إن أنا
آه، ي إمم، آه، بتسمعي صوت الصمت.
آه آه، ده حقيقي، ده حقيقي <laughs> آآ، لما بانزل بالضبط، لما بانزل عند أهلي إمم.
ي <laughs> الصمت ليه صوت، أيوه. طب يعني أ هي الحي آه قولي لي.
آآ، كنت هاقول لِك لمّا بانزل زيارات عند أهلي، الموضوع بيبقى صعب جدًا بالنسبة لي، اللي هو أنا مش متحملة الدوشة اللي بتبقى بسبب إن في تجمّعات كتيرة في البيت، ومش متحملة طبعًا الشارع، يعني الشارع بالنسبة لي صعب ب جدًا.
إمم. طبعًا طبعًا، آه، لأ ما أنا كنت لسه هاسألِك يعني أنتِ الحي اللي أنتِ رُحتِ سكنتِ فيه في الدولة التانية، يعني آآ، في في جيران حواليكِ والّا المنطقة منعزلة شوية؟

آه ام هو هُم بيحاولوا إن هُم يبعدوا ال يعني آآ، الدِبَبة مش العادي إن هُم يبقوا موجودين وسط المدينة، العادي بيد بيبقوا برّه شويّة ف يعني نادرًا ما هاتشوفيهم.
صح. امم، أنتم اللي مُقتحِمين عليهم المنطقة، <chuckles> أنتم أيوه. <laughs> آه، أوكي.
بالضبط، بالضبط، <laughs> بالضبط، حاجة كمان من الحاجات اللي اتغيرت فيا الأكل، آآ، حسّيت إن أنا بقيت باميل للأكل الصحّي أكتر، خاصةً إن أنا بقى عندي شويّة حريّة في إن أنا أختار إيه اللي أنا هاجيبه، إيه اللي مش هاجيبه جوّه بيتي، آآ، بيساعدني إن أنا كمان آآ، بعيدة عن شويّة المغُريّات بتاعة الأكل المصري الجميل اللي هو عارفة آآ، ال الحلوات الشرقيّة مثلًا، أنا باضعف قدامها. <laughs>
آه، قولي لي بقى. أوكي. آه، أيوه، سُكريات. <laughs> سُكريات كتير، آه.
بالضبط آآ، باضعف باضعف جدًا قدامها يعني حاسّة إن هي لو عندي موجودة في البيت على طول هافضل رايحة جايّة باكل حلويّات شرقيّة بس، آآ، ف دي واحدة من الحاجات ال اللي اتغيرت فيا كتير، بقيت مواعيد أكلي كمان، كنت حاسّة إن مواعيد الأكل وأنا قاعدة في مصر آآ، كلّها متأخرة، العَشا ده كان عادي نتعشى الساعة واحدة بالليل
هتاكلي تاكلي، امم. أوكي. طب دقي هل ك هل كل التغيرات دي بسبب الهجرة والّا بسبب النظام اللي أنتِ في الدولة اللي أنتِ فيها أو الدولة ساعدتِك أو المنطقة اللي أنتِ عايشة فيها ساعدتِك إن أنتِ يكون عندك نظام يومي، آآ، سواء بقى في الأكل في ال في النوم في ال يعني خصوصًا في الأكل أنتِ بتقولي أنتِ ب بطلتِ حلويّات، طب ليه وهل في الدولة اللي أنتِ فيها م ما فيهاش حلويّات، يعني ما فيهاش سُكريات؟
ال فيها حلويّات طبعًا، فيها حلويّات كتيرة بس بالنسبة لي مش مُغريّة أوي، يعني مش جميلة أوي زي الحلويّات بتاعتنا ف فعادي يعني بتبقى مش فارقة معايا أوي يعني، آآ، بس أقول لِك الهجرة آآ، سبب كبير إن أنتِ بتفتّحي عينيكِ على ثقافات تانية، في عادات وتقاليد تانية عند الناس أنتِ آآ، بتاخدي كده زي خطوتين كده لورا وتبُصي على العادات والتقاليد اللي أنتِ عت كُنتِ عايشة جوّاها، إيه اللي كان حلو فيها ويناسبِك وعايزة تكملي بيه، وإيه الحاجات ال و لأ المفروض إن أنا أسيبها مكانها هناك، وخلاص أبني بقى أنا آآ، تقاليد خاصة بيا وخاصة بالمكان اللي أنا قاعدة فيه دلوقتي، مش شرط إن أنا آخد كل حاجة منّهم ومش شرط إن أنا أفضل مكمّلة على نفس الحاجات اللي أنا عِشت واتربيت بيها.
آه، أوكي. <laughs> حلو أوي. امم. امم. حلو أوي.